Mhm, beispielsweise gibt's Leute, ja, die die sparen dann da ja, mit der Toilettenspülung nehmen die dann so Regenwasser oder so zur Hand, aber das ist dann das habe ich schon bei Nachbarn gehört, ja, dann ist da halt teilweise dann so Algen oder so was i in der Toilette drin und so weiter, ja, weil das eben von außen dann kommt. Ja, das sind sind halt solche Sachen, ja, die muss man dann schon schon abwägen, ja, ob ob sie es wert sind. Da muss man vielleicht auch wieder mehr dann putzen wegen dem Algenbefall, ja. Genau, das sind solche Dinge, ja.
Hm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Okay, das, äh, klingt auf jeden Fall auch nicht als etwas, was zu viele Leute machen. Ähm, hast du da vielleicht, äh, noch irgendwas auch irgendwas, wo du noch sagst: „Das machen viele, aber da, äh, bin ich au aus Komfortgründen irgendwie nicht so ganz vorbildhaft?“